直感で失敗した話って何かありますか？
はい。えっとですね、失敗した話ありまして。それはですね。もうどれぐらい経ちますかね。多分もう4年ぐらいは経ってるじゃないかなと思うんですが、ちょっとですね、山登りで失敗した、しゅ話があるんですよね。
はい。 はい。 はい。 おお、山登りですか？<chuckles> 結構危険そうなイメージもあるんですけど。うんうん。
はい。 そうなんですよね。まあ、高さから言ったら、まあ、あの、2000メーターぐらいっつか、2000メーターないぐらいですかね。ちょっとですね。すごい綺麗な山で、あの、もう、あたしが住んでたところから、も、車でどうかな、すごい近くて15分ぐらい、かくっとねそうなんですよね。すごく近くって、なんか、もう、スーパーに買い物に行く時に、あの、結構こう、前を前をってか、ま、登山道がずっと繋がってるんですけども、その登山道に向かう道のところは、あの、通りがかっていたので、あ、ここをまっすぐ行ったら、あの、登山口に繋がるんだなって感じで、いつも、なんか、ちょっと気になってはいたんですけど、なんか、あんまり、ね、登山に縁がなかったので、ずっともう、行ってなかったんですよね、気になりながらも。
ああ。 はい。うん。 はい。 お、あ、え、めっちゃめちゃ近いですね。<laughs> はい。 はい。 うん。 うん。 おお。なるほど。 ああ、はい。 あ。あ、じゃあ、その、えっと、失敗したっていうお話の登山は、えっと、初めての登山とかなんかそういう感じですか？
えっとですね、全く生まれて初めての登山ではなく、でも、なんか、考えてみたら、あの、前に登山したのは、も、高校生時とか短大生の時とか、も、かなり昔の話なんですよね。
はい。 ああ、はい。 うん。 はい。 あ、なるほど。 あ、じゃあそうやって、ま、なんか学生の頃にこう、し団体で行ったみたいな、そういう経験はあるけれども、なんか日常的に趣味で行ったりとかはしてないっていう感じだったですね。はい。
うん、うーん。 あ、そうですね。あんまりその山に登るっていうか、ちょっとハイキングっぽいのなら、あったんですけど、そう、登るっていう感じのところはなかったんですけど、なんとなくその毎日あの毎日ではないんですけど、ま、日常的にあの、たまに通るところで、ね、その山もすごい有名な綺麗な山で、割となんか身近にあの感じていたので、なんとなくは「登れるんじゃない？そんな高くないし」みたいな感じで、直感でちょっとあのある時「今日行こうかな」と思って行ったんですよね。
あ、はい。 うん。 うん。 はい。 ああ。 確かに。<laughs> はい。 うんうん。 <laughs> あ、あ、結構こう思いつきでっていうか、そんな感じだったんですか？<chuckles>
そうなんです。<laughs> で、あの、ま、前の日ぐらいに思ったのかね。でも起きたら結構もう、その登山口に着いたのが、ま、どうだろう、9時9時半とか10時とかもう、それぐらいになってたかもしれないですね。
ああ、はい。 ああ、なるほど、そうなんですね。あ、でも、そういう装備とかは、結構、ももともと持って、いおられたりしたんですか？うん。はい。
ぬは。 いや、もうですね、装備も持っておらずっていうのは、あの、靴は、ま、ちゃんと、あの、歩けるような靴で行ったんですけど、服装も、ずっと登山用のちゃんとした服装ってありますよね。
うん。 はい。 あ、ありますよね。はい。うんうんうん。
急に雨が降っても大丈夫なような用意とか。そんなのもなく。ただですね、あの、土地の、その、土地のですね、ミニコミ誌なんけど。なんか、あの、交流誌みたいなのに、あの「何月何日に子供たちが登りまして」みたいな記事があって。で、なんか、子供達が、こう、笑顔で、ぶ V サインしてっぐところがあって、ま、なんか、私も多分登れるだろうみたいな、その、なんか、直感を手伝うような、なんか、変な先入観ができて、ま、多分大丈夫みたいな感じだったんですよね。
はい。 はい。 ああ、はい。 ああ、はい。 <laughs> <laughs> はい。 ああ、確かに、なんか、こう、家から、く近くて、そうやって、ね、普段のお買い物の時にも目にしていたりとか、あと、そういう、あの、実際にお子様たちが登ってる写真とかですかね、を見たら、確かに、身近に感じるところはありそうですよね。うんうん。なるほどなるほど。
うんうん。 ええええ。 うーん。 そうなんですよね。でも、なんか、子供たち、頂上で V サインしてるから、なんか、結構、気軽に、あの、登れたんだなっていう感覚で見ちゃったんでするね。
う、ふん、うん、はい。 あ、なるで、えっと、実際に行ってみたということなんですね。はい。
うん。実際 そうなんですよね。でも、最初に行った時に、ちょっと、びっくりした、古参道っていうのは探すのが大変っていうのが分かって、ま
はい。 あ、まず、い入り口から、み見つからなかったって、そんな感じなんですか？
ちょっとね、そうなんですよね。見つけるのに、ちょっと、時間かかりましたね。
<laughs> へえ、あ、そうなん、意外とそうなんですね。なんか、あ、確かに、なんか、デカデカと看板があるわけでもなさそうですよね。登山口。うんうん。
ええ。 うーん、そうなんですよね。あの、駐車場はあって、いっぱい車が止まってたから、あ、登山、あの、登山する人、ここにみんな車停めてるんだなっていうのはすぐわかったんですよね。だけど、見渡しても登山道こっちっていうのがなく、ちょっと、しばらくウロウロして、あ、これかと思って、ちょっと、ま、見っけにくい道だったんですけど、見つけたんですよね。
はい。 ああああ、ほなんですね。 うんうん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうん。あ、あと、なんか、こう、道登山道の地図とか、なんか、くくくコンパスとか、ま、必要なのかわからないですけど、そういうものとかは持っていたりしたんですか？
はい。そいでええ。 いや、もう、コンサコンパスもなく、地図で、あの、なんか、紙の地図とかそういうのはなく。まあ、スマホはありましたけどね。あの、もう、ほんとに登山の時に備えるなものが、何も今から考えてもないんですよね。ただ、靴だけは、まあ、歩きやすいのを、ちょっと、選んで、自分の持ってるものの中から、選んだんですけど。なんか、もう、私のイメージしてた登山と、ちょっと、違っていて、ま、こっちに行けばいいっていうのは分かったんですけど、ま、最初、あの、ちょっと、平坦な道を歩いて行って、もう、なんか、虫もすごいんですよね。草もすごかっけど。
はい。 はい。ああ。 はい。 うん。<laughs> ああ、なるほど。 うーん。 はい。 お。<laughs> はい。 はい。 <laughs> あ、それ時期的にはいつ頃だったんですか？
あ、真夏ですね。うーん。
あ、真夏ですか。じゃあ、結構歩き始めは暑いみたいなそんな感じなんですか？
あ、暑かったですね。ただ、なんか、木も茂ってたので、ま、そこまで蒸し暑いとかじゃなくて、ま、北海道なので、あの、結構、蒸し暑さは、あ、大丈夫でしたね。
暑かったんですね。はい。 うんうん。 ああ。 あ、こうなんです。 ああ、あと、ま、木陰になったりしてて。うん、そういう感じですか。ただ、虫がすごかったんですね。<laughs>
うん、そうですそうです。うん。 すごかったんですよね。 「登山道って、こんなんなんだ」と思って、歩いて行ったら、もう、ちょっとずつ、あの、険しくというかまあ、あの、勾配が、あの、だんだんきつくなってきてうん、でもなんかですね、あれ何合目かな、もう、ほんとに、下の方、2合目ぐらいですかね。で、なんかあの、下の、下界がちょっと見えるような、見晴らせるようなとこがあったんですよね。
ああ、はい。 うん。 あ、はい。うん。 はい。 ああ。 はい。
で、なんかいつも見てる道があんなところにあると思って、でも、なんかあの、割と、綺麗に見晴らせるとこだったので、ちょっと、「あ、こっからこんなところから見晴らせるんだ」と思って、ちょっと休憩がてら、休んでまあ、あの景色を楽しんだりも、できたんですよね、その時。
はい。 うん。 はい。 ああ、はい。 うん。あ、いいですね、結構。でも順調な、幸先いいスタートみたいな感じに聞こえますけど。うんうんうん。
うんうん。 そうですね。まあ、私としては順調な感じで、歩いて行って、で、歩いていくうちにちょっとだんだん、あの、なんて言うんですかね、その、傾斜も、傾斜って感じじゃなくて、あの、け結構険しいところに出て、で、あの、こう、途中に、あの、横たわってる木とかあって、そこをなんか、またいでいかないといけなかったり、なんだこれ、なんか登山道とはいえ、登山客向けにごす綺麗に整備してあるわけではないんだなっていうのが、だんだんわかってきたんですよね。
あ、はい。うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 あ。 ああ。 はい。 ああ、まあ、確かになかなか、登山道と言っても、ほんとに綺麗にするのは難しいですよね。そういうなんかうん、倒木とかがあったりっていう感じなんですね。はい。
そうですね、上の方なのでね。 えええ。そうなんですよね。で、そうしているうちに、上からなんか歩いて降りてくる人、ま、あの、朝早く、ま、夜明けとともに登るような感じの、ま、なんなら暗いうちに登り始めるような人もいるらしく、もう私がその登ってる最中に、あの、「どこまで登るみ、の？」みたいに、あの、ま、たったと、もう見るからにあの、登山慣れしてる人ですね
ああ、はい。 うん、うん。 あ、はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。<laughs>
が、なんか、多分すごい私の、あの、その、出で立ちも珍しかったかもしれないし、そんな時間に登ろうとしている私が、なんか、いかにも初心者みたいな感じで、ま、ちょっと声かけてくれたりして。<chuckles> ちょっと私も、もうこれちょっと時間も、もっと早く来るべきだったかもしれないし、どうしようかなって考えながら、ちょっと登ってたんですよね。
はい。 うーん、ん。 あ、はい。 うん。 ああ、その時はなんかこう、頂上まで目指して、い行ってます、みたいな感じで、おへお返事はされたんですか？
お返事はですね、私も、ちょっと恥ずかしかったんで、「ま、もうちょっと行ったら引き返します」みたいな返事したと思います。ちょっと頂上っていうのがおこまおこがましくて
はい。 はい。 <laughs> ああ、なるほどなるほど。ああ、そうそうまあ、やんわりとなんか、ん、適当にちょっと濁すみたいな感じだったんですね。うんうん。<laughs>
はい。 ええ。 そうですね。うん。で、まあ、あの、その人もあの、ちょっとすれ違って、ほんとに行ったら、もうなんかまるで、あの、直角の、もうほんとに、言ってみれば直角としか言いようがないような斜面に出たんですよね。で、これどうしたものかそうなんです。まさに崖で、で、もう困ったなと思って。だけどまあ、なんとかよじ登るって感じで、ま、そんなに高いところでもなかったんで、頑張ってちょっと登れたんですよね。
はい。 うんうん、はい。 はい。 え。 <laughs> はい。<laughs> ほんとに、が崖みたいな感じなんですか？すごい、ええ。はい。 はい。 あ、すごいですね。もう手両手両足使う感じですか？うん、はい。
あ、そうですね。両手使って、両手両足で登りましたね。
おお、それはすごいですね。<laughs> はい。
そうですね。もう何だと思って、こんな風なんだと思って。なんか想像してた感じと想像してたのって、多分テクテク歩いて 勝手にね、着くだろうと思ったんで、 もう、こんな下の方でも険しいなと思って。で、なんか降りてくる人もチラチラ増えてきたし、もうどうしよっかと、これまあ、え、もう途中で引き返すのがほんとに得策かなと思って、ま、ちょっと引き返そうと思って決心したんですよね。
うん。 はい。 <laughs> うんうん、確かに。 <laughs> はい。 <laughs> はい。 ああ、はい。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。まあ、頂上は、うん。あ、一旦諦めて、ひきかえしはい。
ん。 諦めて、うん その頂上どころではなく、まあ、その二合目ぐらいで、ちょっと景色が見えただけでも、まあ、今日は満足だかな、みたいに思ってええ。
うん。 あ、確かに、うんうん。そうですよね。確かに、ね、そういう見晴らしがいい場所があったって、おっしゃってたので、そういう景色とか見たら、結構満足とかしそうですよね。うんうん。
ええ。 そうですね、なんか、け結構目も楽しめたので。ま、これでいいかと思って、今日のところは、ちょっと引き返そうと思って。ちょっと、し下に、あの向かい始めたんだけど、さっきのその、すごい崖のところに差し掛かって。これは、もうそうなんですよね。だけど私も、登るのはすごい大変だったけど、まあ、降りるのは一応大丈夫だろうと思って、ちょっと気が緩んだっていうのがあると思うんですけど。そこを踏み外して、転げ落ちたんですよね。
はい。うん。 はい。 うん。うんうん。 はい。確かに、下りの方が怖そうですね。 うんうん。 はい。 はい。 ええ。 ええ、怖い。
け、じゃ、もうなんはい。多分1回転ぐらいしたと思うんですけど。
それは大変ですね。はい。 え。ええ。<laughs> ん、ほんとに転げ落ちるっていうことですか？ええ。
そうなんですよね。で、なんかもう、ちょっとジーンズもジーンズ履いてたと思うんで、ま、多分、登山にジーンズは禁物かと思うんですけど、その時ジーンズ履いてて。ちょっとジーンズも、まあ、ん、破れなかったかもしれないけども、かなりほころびてしまって。その、衝撃でですね。
はい。 はい。 はい。 ああ。 はい。
ん、なんか、転げ落ちる瞬間に、ちょっとゴキって音が聞こえたんで、嫌な予感がしたんですけど。帰ってから、あのちょっと靴のなんか、靴ちょっとあの高い
へえ。 はい。 はい。
高い感じの運動靴履いてたんで、バックスケットシューズみたいなやつですね。でちょっと、家帰ってあの見たら、もうかなりゴルフボールぐらいに腫れてたんですよね。
うん。 あ、はい。 はい。 はい。 おお。それお折れてないですか。<laughs>
で、もうすごい折れてるんじゃないかと思って、すごい心配になって。まあ、そのまま、あの登山口から病院に行けば良かったんですけど、家に一旦帰ってから、もう、ちょっとこれはすぐ病院行った方がいいと思って、病院行ったら、検査してくれて。ま、折れてはいなかったけど、先生が私に質問したんですよね。「あのこれ、落ちた時になんか音しませんでしたか？」って言ったんですよね。
はい。 ね。 はい。 はい。 あっ、はい。 うん。 ん。<laughs> はい。はい。
で、私、あの、なんかその、外から聞こえる音じゃなくって、ゴキっていう音が、きどこからともなく聞こえましたって言ったら、その先生が、ふんふんって感じで、なんかあの結局、あの腱がなんかその切れてたか、なんそれは、あ、もう、レントゲンでは写らないので、はっきりわかんないんですけど。おそらく、まあ、切れてる感じなんで、松葉杖ついた方がいいですって、松葉杖をちょっとお渡しされてですね。
うん。 <laughs> はい。 ああ。 はい。 あ、そうあ、あれですか？アキレス腱とかですか？なん、とはべ別のああ、違う
多分ね、アキレス腱とは、また違うとこじゃないかなと思うんですけど。ええ、あの、ちょっと横のほ
ええ、でもそう音が聞こえるぐらいって、相当ですよね。うんうん。
そうなんですよね。ちょっと、くるぶしのあたりだったと思うんですけど。腫れたところが、多分腱がどうかなってて、ま、伸びたのかもしんないですけど、で、ま、いっかげつぐらい治らなかったですね。すごい痛かったです。
ああ、はい。 うん。 はい。 いっああ、痛かったんですね。で、歩行も難しい感じですか？
もう、歩行はね、松葉杖はちょっと使うの難しかったんで。ま、無理やり、なんかあの、ゆっくりゆっくり歩いてましたけど。ま、それもいけなかったのかもしんないですね。うん。
はい。 はい。 ええ。あ、はい。<laughs> 確かに。いや、大変でした。でもあの、それ以外の怪我はなかったですか？擦り傷とか。
あ、それぐ以外はなかったですね。足もそんな、大したことないだろうと思ったんですけど、ま、帰ったら、もうかなりの腫れだったので、慌てて病院行ったって感じだったんですけどね、えん。
ああ、あ、すね。 はい。 うんうん。ああ。ま、でもそうそうですよね。あの、多分事故というか、て転落した時は、なんかこう、アドレナリンか何か出てて、あんまり痛みとか、気づかなかったりとかされたんですかね。けうん。
あ、はんす ああ、まさにそうですね。うーん。ただ恥ずかしさも手伝い、なんか人が来て来たらそんなちょっと、これが落ちてる姿って、ちょっと見られたくないので、まあ、もうちょっとその恥ずかしさも手伝い、なんとか、ま、お家までもうすぐ帰ったのは良かったんですけど。なんかやっぱり直感で、なんか山には行かない方がいいかなっていうのは、もうつくづくね、思い
はい。 はい。 はい。 ああああ、はい。 はい。<laughs> 確かに。それは大きな学びですね。<laughs> 直感というかなんかこう、思いつきで、い行ってみようと思って行かれたんですものね。<laughs> 確かに。ん。
え、そうなん ええええ。 そうなんですよね。なんかね、やっぱりあの、装備っていうか、もう大した山ではないんですけど、やっぱりあの、ちゃんと装備は登山用の靴とか、ま、ジーパンはやめた方が良かったなって、後から思ったし。なんかいろいろ、ちょっと反省点がありましたね、その時のことで。
はい。 はい。 うんうん。<laughs> あ、そうなんです。 あ、はい。あ、それ以来、登山とかされたりはされてるんですか？
あ、えっとですね、またリベンジとは思ったんですが、やっぱりちょっと怖さが手伝い。まあ、あの冬の雪山でスキーっていうのは、全然怖くないんですけど、その夏の登山っていうのに、ちょっと怖さが、あの湧いてしまって、それ以来行ってないです。<laughs>
はい。うんうんうん。はい。 はい。ああ、はい。 うん。 うん。 ああ、あ。あ、そうなんですね。ま、でもやっぱり、最初の体験って、結構大きく響きますもんね。うんうんうんうん。
はい。 そうですよね。もうほんとに、しまったなって思いましたね。
あああ。あ、でも、ね、また機会があったらしっかり準備して、今度は是非行っていただきたいんですけど。あ、でもうん、あ、でも失敗とその学びの点を、教えていただいて、ほんとありがとうございました。
あ、ほんとですね。次回はそうしたいと思います。 あ、こちらこそ聞いていただいて、どうもありがとうございました。
あ